Oo, ay nakakatuwa 'no kasi kumbaga, ikaw kahit ikaw mismo aware ka rin sa mga epekto ng sama ng loob. Siguro ang ganda ng komunikasyon niyong magpartner 'no? <laughs>
Ikaw ba? <laughs> Ah oo naman, kasi ano eh matagal na rin kaming magkasama at, ah nauna na mag bestfriend, oo at saka nauna na mag bestfriends kami kaya kung makapag, ah makapag-usap kami, eh parang mag tropa lang talaga kami, oo.
Oo, kumbaga mature na eh, 'no. Ah, okey open. Bukas 'no, yan. Ay ang ganda ng ganiyan 'no. Ayun, ang ganda nga ng ganiyan. Pero ayun, iwas kayo sa mga sama ng loob kasi, para sa'kin kapag may sama ng loob nawawala 'yung ganun eh 'yung bukas, 'tsaka 'yung open na o 'yung tapat na komunikasyon kahit mag sabihin na, para kayong magtropa magkausap, pagka may kahit nga magtropa 'di ba 'pag may samaan ng loob 'di na nag-uusap eh. <laughs> Ayun, oh 'yun, oo ta tama.
Mm, 'yun rin ano. Oo. Totoo. Oo. Totoo, at ano 'no siguro iniisip ko lang din, um, 'pag karo 'pag kunyari nag-initiate 'yung kapareha mo o kung asawa mo na makipag-communicate at, um, o kaya mga parang open forum kayo diyan. Ano i-take mo siya ng ano ng maayos, 'yung huwag kang ma-o-offend, huwag kang maging defensive kasi diyan nag-uumpisa nung ano 'yung parang ayaw ng magsabi sa'yo 'pag kunyari ah, imbis na, um, 'yung sitwasyon n'yo ay nagalit ka pa lalo 'yung gano'n 'di ba. Dun kasi nag-uumpisa na talagang magkikimkim ng sama ng loob 'yung karelasyon mo, 'di ba.
Ano? Oo. Oo 'yun. Tama. Ah. Oo. Ayun tama ka. Oo, pero siyempre gaya nga ng sabi ko kanina, meron din namang mga bagay na na hindi na masabi dahil may takot eh 'di ba, may may inis, ganiyan na hindi rin mailabas. 'Yun nagiging pader siya eh, 'di ba.
Mm, 'no. Totoo.